Ben ça, souvent, ouais, ouais. <laughs> Je te dis, hein, je te dis quand quand je parle à certaines personnes, je sers s'ils viennent de de Paris ou d'ailleurs. <laughs>
Tu vois? Bah, bah, <laughs> bah, <laughs> bah, c'est un c'est un peu ça en fait, quoi. C'est un peu ça, c'est qu'il y a des gens, heu, un un un truc tout bête, heu, justement j'aime bien apprendre des langues et heu, j'étais avec une amie et heu, et parce que parce que je sais que j'aime bien voyager et je veux pas communiquer quand je voyage et heu, j'ai une j'étais chez une amie et heu, elle me présente son copain que j'ai jamais vu et cetera et moi je lui dis, heu: «Est-ce que tu aimes, heu, apprendre des langues, juste comme ça?» et elle me sort: «Ouais là, tu vois? Elle veut se la raconter parce qu'elle parle des langues». C'est tu es
Ouais. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. <chuckles> Super.
c'est c'est, tu vois? Là, je me suis dit: Mais c'est c'est du villages ou quoi? Mais non, c'est pour discuter, c'est pour parce que quand voilà, je pense que voyager, ça fait ça, c'est qu'on est habitué, heu, à l'autre, à l'inconnu un peu aussi, tu vois?
Ouais. Ouais, ouais. Bien sûr. C'est vrai, ouais, ouais.